Ừm, ừm. Thực ra thì, ờ, cũng có một câu chuyện, ờ, cái này là do tui hơi lúa á bà, mắc cười lắm. Tức là, ờ, lúc mà tui mới qua đây á, thì, à, tui hông có biết cho nên là tui đâu có để ý nhiều đâu, nhưng mà sau này, giống như, kiểu là, sáng á, tui, ơ, dậy sớm, xong tui đi ra ngoài sau vườn á, tui uống cà phê á. Trời ơi, tui thấy con mấy con con nai bà ơi, nguyên một gia đình nai, ừ, nó nó đi lững thững, lững thững. Đó, xong rồi, kiểu, tui thì tui nghĩ trong cái tâm lý của tui là, ờ, chắc tụi nó sợ mình, cho nên là thôi mình cứ ở yên trong nhà, mình hổng có đi ra ngoài để mình ngắm tụi nó. Hông có nha, chị của tui bả đi ra ngoài luôn, mà tụi nó cũng chả chạy đi, tụi nó còn dòm nữa, nên chị tui kêu ở đây á là mình sợ nó chứ nó hông mình. Trời, tui quê muốn chết luôn.
Ừm hứm. Ừm. Hả, sao vậy, sao vậy? <chuckles> Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ. Ừm hứm. Hửm? Ừm hứm. À. Ồ, wow! Ôi! Gì? Ơi, đã vậy. Ủa là là ai nuôi hay sao? <chuckles> Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng. Hả? Trời ơi. <laughs> Ôi, trời ơi. <chuckles> Ơi, mà dễ thương quá ha. Ủa, mà ai nuôi á bà, kiểu hàng xóm bà nuôi hay sao?
Đấy. Ừm. Có bà ơi, tự tự nhiên á bà.
Tự nhiên á hả? Wow!
Ừ, đúng rồi, cái chỗ tui ở nha là nai, thỏ, sóc, rồi, ờ, ờ, nhím, rồi rái cá là chuyện bình thường. Còn mà đi những cái khu mà ở trên hơi sâu vô rừng một tí xíu, hay lên trên núi bà còn gặp gấu nữa cơ, mà tụi nó, ơ gấu tụi nó chill lắm, tại vì ở đây nhiều đồ ăn cho tụi nó ăn, nó chả bao giờ tấn công người hết trơn á. Ừ, đấy.
Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Wow. Wow, wow. Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Ồ! À há. Đúng rồi, à, đâu có cần phải đi kiếm ăn này kia đâu, đúng hông? Ừm, đồng ý nha. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên kiểu, a, lâu lâu tui bị lúa á bà. Bà tưởng tượng là tui đi ở ngoài đường á, xong tui thấy cái con này, con kia, tui rú lên, cái người ta nhìn tui á, người ta kiểu: "Cái con này bị khùng hay gì á." Kiểu vậy á.
<laughs> À há. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, bình thường mà, đúng hông? Kiểu, ngày nào cũng thấy, kiểu vậy. <laughs>
Ừm. Thiệt luôn, người ta cảm thấy chuyện đó bình thường. Có một cái nữa là, ngoài những con xinh xắn, dễ thương tui kể với bà hồi nãy á, thì cũng có một loài, nghĩ chắc ai cũng sợ, đó là loài rắn.
Ờ, đúng, đúng, đúng. Hửm? Sao, sao? Ừm hứm, ô kê, ô kê. Rắn hả? Wow! Là tại vì nó cũng tự nhiên quá mà, đúng hông? Thì con này con kia. Ừm, vậy bà có từng gặp chưa?
Ừ, đúng rồi, thì bà tưởng tượng là ừ, ừ, đúng rồi. Ừ, có một ngày, giống như kiểu, ơ Có chứ, trời ơi! Kiểu nha, tui, ơ, có một điều mà sau này là mỗi lần mà cái vườn tui chưa cắt cỏ là tui hổng có dám ra á, là có lần tui ra ngoài uống cà phê bà, tui pha luôn cái ly cà phê rồi, tui ra ngoài, tui ngồi luôn rồi, tui phát hiện là cái cây cột kế bên tui á, tự nhiên có một con rắn nó bò xuống. Mà rắn bự nha bà, nó bự chắc cỡ, ưm, nửa cái, ờm, cái bắp tay của tui á. Trời ơi, xong rồi
À há. Ừm hừm. À, cũng sợ, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm, ô kê, ô kê. À há. Trời ơi trời, sao ồ, wow! Ừm hừm. Trời ơi, bự dữ vậy. <laughs> Rén.
Ừ, xong rồi, kiểu, tui sợ bà. Tự nhiên tại vì nó sát bên tui á, xong rồi tui đâu có dám làm gì đâu, tui ngồi yên vậy đó, tui đợi nó bò đi xong tui mới chạy nhà. Trời ơi, thật sự là rất sợ luôn. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm hứm. Trời ơi, thiệt luôn á. Sợ nha, rồi, kiểu như, lỡ có khi nó bò vô nhà hông bà? Chứ sao sợ quá vậy bà! <chuckles>
Ấy à. Thì đó, cho nên là, kiểu, ở đây là mình phải kiểm tra, ví dụ đi đâu đó thì mình cũng phải, ơ, đóng cửa lại chứ mình đừng có để cửa nó mở ra.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm hứm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi, sợ quá nha. Ừm hưm.
Đó. Hông biết nha, là tại vì thật ra tui cũng, ơ, rời khỏi Việt Nam cũng lâu rồi á. Thì hông biết là cái nền ẩm thực Việt Nam á là chính phủ hay là là người dân có làm cái điều gì đó để mà làm cho nó phát triển hơn hông, có gì thay đổi hông?
À há, à há. Sao, sao? Ừm, ừm. Ừm hứm.

Đó cho nên là, kiểu, sao ta, ờ, tui nghĩ cái khí hậu cũng như là cái thiên nhiên ở cái chỗ của tui nó là một cái đặc điểm mà khiến tui, ơ, cũng hay, gọi là, khoe với bạn bè kia á.
Sao, sao? Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ô kê. Ừ, chứ tui thấy là ừm, tui nghe là tui cũng muốn qua đó ở luôn rồi đó. Trời ơi, quá đẹp đi, quá là, gọi là, sao ta, yên bình, đúng hông? Tui cảm thấy yên bình đó, ừm, chứ không ồn ào đâu. Ừm.
Ừm. Ờ. Như nào ta, tui kể cho bà nghe là mùa xuân thì bà đi thấy hoa thậm chí ngoài đường á, ven đường mấy cái bụi cây thôi đã đẹp rồi. Mùa hè đó, thì bà đi đâu bà cũng sẽ thấy cây ăn trái hết, ừm, cây đào, trái đào, rồi trái lê, rồi trái táo rồi tùm lum hết. Rồi mùa thu thì bà sẽ thấy là cái cái đường của mình nó lá vàng, lá đỏ, lá cam, ừ, nó có nhiều màu lắm nha, nó đẹp y như là phim, ơ, Hàn Quốc hồi xưa vậy đó, đấy. Còn mùa đông, thường mùa đông thì nó sẽ có tuyết, trời ơi, bà biết tuyết thì nó đẹp cỡ nào rồi đó, đó. Ừm.
Ừm hưm. À há, ờ, ừ, ừ, ừ. Ừm, đồng ý, ừm hứm. Ừm, wow! Ừm. Trời, thích vậy. Ừm hứm. Ừm hứm, nó vàng, đúng hông? Ừm. Ừm, mùa nào cũng đẹp. Rồi, ô kê, ô kê. Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ê, nói chung là 4 mùa là rất rõ rệt luôn nha, chứ ở Việt Nam thì có mùa mùa mưa và mùa mùa khô thôi. <laughs>
Đúng xác. Sai rồi, Việt Nam thì chỉ có mùa nóng và mùa nóng hơn thôi, đúng hông? Ừm, thế thì hông biết nha, ơ, bà có một cái câu chuyện nào mà gắn liền với cái ẩm thực Việt Nam mà bà thấy tự hào hông?
Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, chính xác, rất là buồn nha, à há. Ừm hứm. Ừm, câu chuyện hả? Ờ, thì nói chung á là mình thì hồi xưa là mình hay xuống chợ rồi mình ăn, kiểu, mấy cái cô hàng quán ở dưới á, ờ, kiểu như là, mình muốn quen hết ở dưới luôn vậy á. Mình thích, gọi là, thích cái con người của họ á, kiểu, họ bán, à, là phụ thôi, đúng rồi, họ nói chuyện là chính. <chuckles> Ừ, mình rất là thích những câu chuyện, ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Trời ơi. Ừm, niềm nở, đúng hông? Ừm. Trời ơi, tỉnh quá. Hồi xưa á mà, kiểu, mỗi lần mà tui ơ, mẹ tui cho tiền tui đi ăn sáng á, tui đi mua ngoài chợ á, tui đi ăn nhiều tới mức mà mấy cái cô bán bún, bán cơm á kêu tui là con gái, "Con gái ơi, con gái của mẹ hôm nay ăn gì?" Trời ơi, dễ thương lắm luôn á! Ừm. Đó. Ừm.
Sao, sao? Ừm hứm, à há. Ừm. Sao, sao? Ờ, ờ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Trời, dễ thương, đúng rồi. Nói chung là ngọt lắm kìa, nói chung là nghe là thấy muốn mua rồi, đúng hông? Mà nhiều khi mấy cô còn nhớ là mình ăn cái gì nữa mới ghê á chứ. Nói chung là ừ.
Ừ, mà mắc cười lắm ờ. Tui có một cái bạn, ờm, người bạn, ờ, bên bên Mỹ á thì, à, họ kể với tui là lúc mà họ đi ăn ở cái cái chợ đó, thì thật ra cái chợ đó thì đa số là cũng có nhiều người nước ngoài cho nên là mấy cô biết nói tiếng tiếng Anh sơ sơ á. Trời ơi, mắc cười lắm, mấy cô chào mấy bạn này là kêu là "baby, darling" trời ơi! Mấy bạn này khoái quá trời luôn, "Trời, tao qua Việt Nam tao có quá trời tình yêu luôn, tại vì vì ai cũng kêu tụi tao là "darling, baby" hết trơn á, trời ơi, mình mắc cười muốn chết. Đấy.
Ừm hứm. Sao, sao? Ừm. À há, à há. Ừm, wow. Ừm. Dễ thương quá hả? <laughs> Ờ. Ừm, ừm, ngọt. <laughs> Trời, dễ thương quá ha, cô dễ thương thiệt. Ừ. Thì, kiểu, mình cũng thấy mấy bạn hay đăng lên hả? Sao, sao bà?
Còn á hả, kể sao ta.

Ừm, ờ, thực ra cũng có một số người dị ứng nha.
Ừm, nó hơi nồng. Ừm hứm. Ờ, đúng rồi, nó quá nồng luôn á. <chuckles>
À. Đúng rồi, đúng rồi, à, với lại tui thấy là <tsk> cái món ăn đường phố Việt Nam bây giờ á bà, cũng có một số TikToker người ta làm những cái, ơ, dự án người ta giới thiệu mỗi ngày một món ngon á, hoặc là, kiểu, ơ, cũng có một số những TikTok cơ người ta làm là, kiểu, ơ, giải cứu những cái quán ngon mà ế á. Trời ơi, hay lắm nha! Đó, ừm, ừm.
Sao, sao, sao? Ừm hứm, sao, sao? Ừm. À, vậy hả? Ừm hứm. Sao bà? À, có, có, có, có thấy cái series đó rồi, ô kê. Ừm, lâu lâu tui cũng đi ăn theo thử đó bà. Ừm, cũng khá là ngon, ừm.
Ừm, và tui thấy là thay vì mình đi mò tào lao thì mình đi theo mấy cái đó cũng hay, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác, chính xác, bởi vậy mà cũng phải chọn lọc người có tâm chứ giờ review quá trời luôn, tràn lan, ờ, kiểu vậy, ừm, cũng phải chọn lọc xíu. Chứ đợt cũng đi ăn theo review mà thất giọng vô cùng. <laughs> Ừ, đúng rồi, đúng rồi, cũng tùy, chính xác, chính xác, ừm.
Ừm, đúng rồi. Trời ơi. Ồ! Vậy hả? Tui nghĩ chắc cũng tùy. Trời ơi biết á hả, hôm qua tui thèm quá, <smacks lips> xong cái, ơ, tui mới share mấy cái clip mà review chỗ ăn đó cho con nhỏ bạn tui. Trời ơi! Mà tui share với nó bây giờ á hả, thì bạn tưởng tượng đi đi, 2 năm tui đi thì bây giờ chắc, hả, chắc cả cả cả ngàn cái cái clip trong cái, ơ, cuộc nói chuyện của tui với nó rồi. Thiệt luôn, ghê lắm.
Ừm hưm, sao, sao? Ừm hứm, à há, ờ. Sao, sao? <laughs> Quá trời nhiều rồi. Cái món thôi, đúng rồi. <chuckles> Ờ, b bữa nào bà định về Việt Nam đây? <chuckles> Để thử lại coi, thử lại mấy món những món đó đó, ừm hứm. Ừm hứm.
Ừm. Thật ra là tui cũng muốn về á, ưm, nhưng mà, kiểu, ơ, tui định công việc của tui nó ổn một tí, rồi tui mới, ơ, xin được nghỉ ti về thì về một tháng mới đã đã chứ, đúng hông? Ừm.
Ừm, ô kê. Đúng rồi, chợ có mấy ngày sao ém tự đi cũng xa mà, đúng hông? Di chuyển cực gần chết, à há. Sao, sao? Ừm.
Ờ. Ưm, ừm, ví dụ nha, để giới thiệu với người Việt Nam đi thì bạn sẽ giới thiệu cái gì của Việt Nam đầu tiên?
Việt Nam hả? Trời ơi, tôi thấy quá trời món luôn, miền nào cũng có món ngon hết trơn, giờ tui không biết giới thiệu cái gì luôn á. Mà chắc chắn tui sẽ giới thiệu những cái món mà tui hay ăn như là cơm tấm, phở, bún bò, cái món đó là bất hủ. <laughs> Bánh mì nữa. Trời ơi, rất ngon! Ờ, bá cháy.
Ừm. Đúng, trời ơi! Ừm. Đúng, chính xác xác, quá đặc trưng luôn, đó, ừm. Bún mắm, trời ơi, tui thấy nha, Tây mà ăn được bún mắm là ghiền luôn á.
Ừm hửm. Đúng rồi, nếu mà ăn được thì rất là ghiền nha, còn không ăn được là chạy tám cây số luôn. <laughs> Thì đó, ừm hứm, ừm. Đúng, chính xác, là bye bye luôn, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác, ừm.
Đấy. Ừm. Đúng rồi, thực ra là có hai phạm trù ăn được là rất mê, không ăn được thì thôi, đúng thiệt, cũng giống như sầu riêng như vậy đó, đúng hông? Đó, ừm, còn, kiểu như, ơ, đến chỗ tui thì chắc là tui sẽ giới thiệu những cái cảnh đẹp nè, rồi, à ừm. Đó, kiểu như, tui thấy mùa nào cũng có cái gì đó để đi chơi hết trơn á, tôi nên nghĩ là, ờ, đến mùa nào cũng có thể giới thiệu những cảnh thiên nhiên, hay là mấy cái vườn cây trái này kia để đi hết nè nè. Ừm, chính xác luôn, ừm. Tui thấy ở đâu cũng, ơ, có những cái điểm hay, đúng hông? Quan trọng là chắc là mình phải biết tìm hiểu thật kỹ, đúng hông?
Tui h ừm hứm. Sao, sao bà? Cảnh đẹp, đúng rồi. Tui nghe bà kể là tui mê theo rồi đó. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Ừm, có hoạt động nè. Đúng rồi, chính xác luôn, ừm. Sao, sao? Ưm, đúng rồi, chính xác. Ừm, phải khám phá này kia, đúng hông? Ừm, còn trẻ mà, cứ đi thôi, đúng hông? <chuckles> Thì nói chung là hôm nay cũng cảm ơn bà nha. Ừm, ô kê.
Ừm. Đó. Ừm. Ồ, rồi cũng cảm ơn bà nha, kiểu như, ơ, bà nhắc lại những món ăn Việt Nam làm cho tôi cảm thấy nhớ có động động lực mai nấu nà. <chuckles> Cảm ơn bà nhiều. Ừm, à.
Ừm, còn bà kể thiên thiên nhiên thì tui cũng muốn đi quá à, chắc là công tương lai ráng phấn đấu. <laughs> Kê, cám ơn bà nha, ưm, bà luôn vui vẻ nha, tạm biệt, tạm biệt.
Ô kê, chúc bà một ngày vui vẻ nha.